อ่า ของผมก็สบายดีครับผม แต่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมาก ๆ เลยครับคุณ ตอนนี้ อืม ก็เลยวันนี้ว่าจะชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกหนัง หรือว่าซีรีส์สักหน่อยครับผม จะถามคุณว่า หนังหรือซีรีส์เรื่องใดที่มีเรื่องราว หรือประเด็น ที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดบ้างครับ? พอจะแชร์ให้ผมฟังได้ไหมครับตรงนี้ อา
อ๋อ อา ได้ โอ้ ได้ค่ะ เอ่อ จริง ๆ มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดูไป ไปล่าสุด เออ จริง ๆ หลายเรื่องเลยช่วงนี้ที่ประทับใจ แต่ว่าที่ดูไปล่าสุดน่าจะเป็น เอ่อ Mad Unicorn มั้งคะ <chuckles>
อา ครับ อา ครับผม อา ครับ อ๋อ เออ เป็นซีรีส์ดังเลย
ได้เห็นไหมคะ สงครามส่งด่วน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบว่าเราไม่ได้มอง <chuckles> ถ้าสมมุติว่าแค่มองแค่ แค่ตัวหนังอะนะ เราจะรู้สึกว่าแบบ เออ มันก็ Inspiring ดี
ใช่ ๆ คุณ ใช่เลย ผมก็ อา ใช่ครับ ใช่เลย ๆ ผมก็ดูเช่นกันครับเรื่องนี้ ที่คุณประทับใจนี่ประทับใจตรงไหนบ้างเหรอครับตรงนี้? อา
ใช่ไหมคะ? เออ จริง ๆ แน่ะ ในฐานะที่แบบว่าเรียน เรียนสายธุรกิจมาเหมือนกัน แล้วแบบพอเห็นอะไรอย่างงั้น แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ เออ มันก็ เหมือนเราได้แรงบันดาลใจในเชิงที่ว่า เออ เราก็อยากทำอะไรของตัวเองบ้าง อะ ประมาณนี้
อา ครับ โอ้โฮ ครับผม อา ครับ อา ครับ หมายถึงธุรกิจส่วนตัว อะไรประมาณนี้เหรอครับคุณ?
น่าประมาณนั้นค่ะ ใช่ รู้สึกว่า เฮ้ย แล้วก็แบบว่าได้เห็น คือในฐานะที่เรียนด้านการเงิน ด้านบัญชี อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเรามองอีก โรล หนึ่ง ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะ ที่เขาเป็น CFO อะ แล้วเรารู้สึกว่า
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อะฮะ อ๋อ
อ๋อ หลาย ๆ คน ใช่ หลาย ๆ คน นี่คือมองแบบว่า CEO เป็น เป็นตัวขับเคลื่อนบริษัท แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมี CFO ที่แบบว่า
อ่า ที่ชื่อเสี่ยวยู่ ใช่ไหมครับ เสี่ยวหยู อา ครับ อา ครับ อา ครับ
ที่แบบเป็นตัวสำคัญอยู่ อะไรอย่างงี้ ก็เลยแบบได้เห็นมากขึ้น ใช่
อ๋อ ครับผม